اهم. ألو.
ألو.
آه.
أيوه، معاك.
آه، أنا سامعك كده تمام.
تمام.
طيب أنت بالنسبة لك بقى، كان في أي مثلًا نشاط رياضي، آآ أنت كنت بتحب تلعبه كتير عن زمان، أو في زمان مثلًا كنت بتحبه، وبتلعبه كتير أوي، ولسه بتمارسه لحد دلوقتي والّا لسه؟
هو أنا في فترة كنت بالعب يعني كرة كرة قدم، وسباحة. بس من بَعد مثلًا خلّينا نقول ثانوية عامة، ما ما مارستش أي حاجة، خالص بقى.
حلو. إمم. آه، آه.
غير مثلًا السَنة اللي فاتت من فترة كده 6 شهور والّا حاجة بدأت أنزل الgym، وبدأت ألاحظ فعلًا فَرق شوية في ال في المجهود، وفي الstamina وكلّ الكلام ده، بس بعد كده بطّلت، وجِبت ورّا، والكلام الكتير ده كلّه.
إمم. تمام. آه.
ف لكن أنا أنا مُتفق معاك جدًا،
إمم.
في الحوار حلو أوي ويعني أنا امم حبّيت ال ال ممارسة الرياضة، بس هي المشكلة كلّها زي ما باقول لك، في فكرة ال الالتزام، في فكرة إنّك تكمّل، دي اللي أنا ما ما عرفتش أعملها، يعني ال ال الهدف، أو يمكن خلّينا نقول عشان المكان
تمام. آه. بالضبط. إمم.
أنا محتاج إن أنا أنزل وأبدأ أشغّل ال العضلات والكلام ده كلّه، يمكن ده كان سبب إن أنا أبطّل، ما أعرفش. بس فكرة إن يبقى في سبب طويل الأجل، وأنت توصل له، ده ما ما حصلش. يعني بالضب يعني ده ده ما ما حطّيتش أنا أصلًا هدف طويل الأجل، إن أنا يعني مثلًا وزن معيّن أوصل له، ده أنا ما عملتوش.
تمام. أ صعب. آه، آه. إمم. إمم، تمام.
آآ يمكن يكون ده برضه كان سبب، إن ما أكمّلش على هذا المِنوال يعني.
إمم.